Olha, para mim foi. Porque assim, eu queria acabar o ensino médio e porque eu já tinha minhas amizades e tudo. E aí eu eu estava entrando no último ano do ensino médio, né, no 3º ano. E aí acabou que ela eu fui totalmente compreensível, né, já estava com maturidade ali, entrando quase na vida adulta, quase completando 18 anos. Então eu falei com ela, eu falei: "Ah, vó, se esse é o melhor vamos embora". <chuckles> E aí
Uhum. Ah, que legal que ela topava com você e te in incentivava também, né. Você acha que em nenhum momento ela ficou assim com receio de depois você mudar de ideia, alguma coisa do tipo? Porque vó sempre pensa como mãe, né, tipo: "Ai, agora você tem certeza?".
É. Uhum.